Certo, mi dispiace veramente tanto che tu tu ti senta così. Allora parto, quindi, con le altre domande. E ti vorrei chiedere, innanzitutto, qual è il tuo obiettivo principale, che vuoi raggiungere con la tua routine?
Certo, ma guarda, io vorrei riuscire a mantenere sicuramente, ehm, er i clienti che ho, ci mancherebbe, ehm, che ho anche da tanti anni, che sono contenti, eccetera; potergli sempre offrire il meglio del del possibile insomma, io poi, cerco di essere molto attento sempre, di informarmi sulle novità, insomma, cerco sempre di essere molto, molto uhm, presente sotto questo aspetto. Nel contempo però vorrei anche trovare un pochino più di tempo per me, insomma, essere un po' più rilassati, ehm, ottenere una routine un pochino meno, ehm, stressante nella quotidianità, ecco. Ehm, vedo che anche molti, m m mhmm, insomma mi scrivono con un po' di insistenza, "sono pronti i servizi?", e e capisco, però, mhmm, tante volte magari sono un pochettino in sofferenza, no, perché ne ho talmente tanti che faccio faccio fatica a gestirli poi tutti. E quindi, uhm, mhmm, a a a faccio anche certe cose con un pochino più di ritardo, purtroppo, no, cosa che non vorrei che che accadesse. Però vorrei appunto m mantenere questa routine, uhm, di un pochino più di serenità, un pochino più di tranquillità, mantenendo attivi chiaramente i clienti che ho. Quindi questo sarebbe il mio obiettivo.